Ha.
Pinakbet 'tsaka chopsuey, pero kung do'n sa dalawa pagpipilian, pinakbet talaga. Kasi 'yong nanay ko din ang solid gumawa ng pinakbet. <gasps> Alam mo yung meron siyang bagoong, meron siyang baboy, may halo-halo pero hindi siya maalat. Yung alam mo 'yong saktong-sakto yung pagkalasa niya, yung lagay nung mantika, alam mo 'yon? Nage-gets mo ba yung ano ko, yung parang <gasps> pinupon <sneezes>
Um, mhm. Hmm, mhm. <gasps> Nagugutom na rin ako ngayong nag-uusap nai-imagine ko kasi. <laughs> Oo.
Grabe! Tapos alam mo 'yung hindi labog 'yung gulay. Alam mo yung standard ng pagluluto niya ng pakbet, na hindi ko makita sa iba. <gasps> Talaga grabe, parang pagka na alam mo yung 'pag naki naka kunyari nakakita ko sa kunyari kasi 'di ba sa TikTok? <gasps> Madalas kasi nakakakita tayo ng mga pagkain na ano eh, lalo 'pag naisip natin mag-search-search, naku, ang sarap talaga! Pero the best pa rin talaga yung luto ng nanay ko doon. Talagang bahay yung naiisip ko. Tsaka 'di ba, iba rin talaga kapagka yung nasa bahay ka, tapos magkakasama kayo ng mga kapatid mo, na kakain ganyan. Tapos maiisip mo yung mga niluluto sa'yo ng magulang mo. Grabe din talaga 'no, iba yung parang impact sa'yo kahit alam mo yung matanda ka na, tumatanda ka na, matandain. Ang sama naman nun. Oo, balik mm. Mhm, iba talaga.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Oo. Mhm. Oo, yung sarap balikan yung mga panahon na magkakasama kayong kumain <gasps> kahit na hindi naman ganon yung kahit walang okasyon talaga yung simpleng sabay-sabay lang kayo. Kasi iba na yung panahon natin ngayon eh, hindi na natin sila kasama. Mhm.
Mhm. Oo, oo. Mhm, tsaka eto pa, tawag dito? Kapag ka di ba minsan kasi 'pag nagluto ka katulad niyan isang sa umaga mo lulutuin yung gulay, pwede mo pa rin siya makain hanggang gabi eh, basta tama yung 'pag ah, alam mo 'yon, yung pagluluto mo. Kasi may ibang gulay na 'pag niluto mo ng umaga, pagdating ng kinahapunan, kinagabihan wala na eh, sira na eh. Pero, dahil nga sa magaling 'pag mar marunong kang magluto ganyan, marunong kang i-preserba yung, alam mo yun, yung pagkain na yun. Makakain mo siya hanggang ano, yung cravings mo ng umaga hanggang gabi yun, gano'n.
Mhm. Oo, sira na. Mhm, totoo. Oh, 'di ba? 'Yon yung maganda naman do'n. Ang sinasabi kasi ata nila diyan is yung parang depende kung paano mo igigisa. Yun daw kasi nag-aano yan, nagkakatalo. Para tumagal talaga yung ano
Mhm. Oo, gano'n. Parang nga ang dating niya sa'kin is parang dun niya na na, alam mo 'yon? Yung parang paggisa niya dun sa ano is talagang grabe yung paggisa niya talaga. Mararamdaman since ano naman hindi naman din totally di ba, hindi naman overcook. Pero mararamdaman mo talaga na gisado yung karne, gisang-gisa yung ganyan, kasama yung bagoong, ganyan. So, ayun, ang sarap lang sa ano pagka nakakain mo yung cravings mo ng umaga hanggang gabi. <laughs> Parang ganon, di ba? <sniffs>
Mhm. Mhm. Mhm. <clicks tongue>